É, e infelizmente, e esse tipo de coisa não tem que fazer, né, porque são coisas que não têm um controle, né, de, assim, com o seu filho você pode conversar, mas como que você fala para o vizinho: "Ou, então, você pode parar de falar?", ou para o cachorro: "Para de latir?". Tem coisa que não dá, não tem o que fazer. E aí, eh, nessa situação, é você
morar em apartamento. É. Pois é. É. É, não tem. Não, e esse meu vizinho, inclusive, esse meu vizinho ele tem um cachorro, sabe.
Aham.
É, parece que é um cachorro pequenininho, assim, e às vezes até eu tô falando um pouco mais baixo aqui, mas eu acho que ele não tá em casa, não tô ouvindo nada. Mas, às vezes, o bichinho late demais, eu não sei se é novinho e não está acostumado a ficar sozinho
Aham. <chuckles>